Iıı, şöyle, aslında bir iş hayatım yok öğrenciyim ama bunu öğrenci olarak cevaplayabilirim. Aynen. Gene var çünkü onun da maalesef. Ya, mesela, emm, nasıl desem, ödevler konusunda genelde bir strese girmem. Çünkü bu stresi çözerim. Nasıl çözerim? Ödevi mesela ilk günden yaparım. Son güne asla bırakmam ve bunu böyle çözerim ama mesela
Hı hı. Öğrenci hayatında, aynen evet, öyle yapalım. Hı hı. Hı. Peki, diyelim ki hasta oldun.
Hı. Ya!
Çok hasta oldun. Öyle bir şey oldu ki, hiç planlamadığın bir şey. Miden çok kötü. Hani, eee, ayakta duramıyorsun. Eee, ödevini de yetiştirmen gerekiyor. Böyle bir durumda ne yaparsın?
Evet. Hı hı. Yani. S yani muhtemelen, hani, gene yaparım ama daha basit bir yöntem bularak. Belki mesela yapay zekâ kullanarak yaparım ama yine de ilk günden yaparım çünkü belli olmaz. Ya belki bir hafta boyunca hasta kalacağım. Hani, onu son güne bırakmam gene ekstra strese sokacak beni. O tür şeyler de yapmam ama mesela şeyler var. Eee Aynen.
Hı hı. He. Hı hı. Hı hı. Anladım. Hımm. Normalde daha detaylı yapacakken şimdi biraz daha yüzeysel yaparım hiç değilse, puanımı yapayım, ödevimi yapmış olayım, alayım, ödevimi yapmış olayım diye. Okey. Anladım. Hı hı.
Aynen, aynen. Evet. Ya kesinlikle öyle düşünüyorum. Genelde de hani, en detaylı şekliyle yaparım. Puan derdim de kalmaz. Okulla ilgili bir tek, eee, şey konusunda strese giriyorum: sunumlar. Mesela sunumlarda biraz utanç, anksiyete, tarzı bir stresim oluyor. Okulla ilgili aklıma gelen stres, bunu da genel olarak aslında çözemiyorum. Bununla ilgili bir yöntemim yok.
Ha ha. Evet. Hımm. Anladım. A, bu biraz daha u uzun soluklu bir stres değil mi? Hı hı.
Evet maalesef. Yani pek çözüme ulaştıramadığım bir şey bu. Eee, o yüzden çözmeye uğraşmıyorum bu konuyu. Hani, tamam diyorum, hani, utanırız, sıkılırız, bir şekilde yaparız, biter tarzında bakıyorum.
Anladım. Hı hı.

Anladım. Ya, bu gelecek kaygısı konusunda kesinlikle yalnız değilsin. Çoğu öğrencinin, hatta öğrenciyi bırak, şu anda, eee, iş yapan kişilerin de, hatta yıllardır sektörün içerisinde olup, olan, iii, kişilerin de emin ol, eee, gelecek kaygısı var. Çünkü geleceği kimse bilmiyor. Yarın bir gün nasıl olacağını kimse bilmiyor. Belki güzel bir şirkette işe başlayacaksın ama, ııı, pandemi gibi bir şey olacak mesela, öyle bir şey de olabilir. Yani, çoğu insan, evet, çoğu insan çok güzel yerlerden mezun oldular ama bir anda pandemi oldu ve, eee, işe alımlar vs. büyük oranda çoğu şirkette durdu. Bazı, eee, sektörler, e, restoran, hizmet sektörleri tamamen sekteye uğradı. Yani, senin değiştiremeyeceğin şeyler var. Onlar için, onları değiştiremeyeceğin için onun stresine girmene gerek yok. Yani, biraz ona bir şey yapamazsın, yani, doğayla ilgili olarak bir şey yapamazsın ama onun dışında diğer yaşadığın, eee, başka konulara gelince, hani, eee, sen ne kadar kendini d öğrenciyken doldurursan, yani, bilgilerle doldurmak, aynı zamanda sadece okula bağlı kalmayıp başka kurslar vs. alarak kendini geliştirmeyi yaparsan, emin ol içindeki o cevheri kesinlikle fark ediyorlar, kesinlikle fark ediyorlar ve, eee, ben inanıyorum ki anlattıklarından da zaten çok, eee, kendini geliştirmeye yönelik bir insan olduğun, verimli çalıştığın ve en iyisini yapmayı istediğin de belli. Onun için, eee, s seni b bünyesine katmak isteyecek, seninle birlikte çalışmak isteyecek bir sürü şirket olacaktır. Umuyorum ki eee, evet aynen öyle. E
Evet. <chuckles> Evet. Hı hı. Maalesef. Evet. <giggles> Yani, evet her şey riskli. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. <chuckles> İşte bakalım. Yani. Hı hı. Evet. Aynen. Evet ya, onlar kaybeder diye düşüneceğim, yani, öb eğer olmazsa da, hani, o öyle bir özgüvene sahibim aslında.
Yani, onların sana ihtiyacı olduğu kadar, yani, on senin de onlara ihtiyacın olduğu kadar onların da sana ihtiyacı var. Böyle bak, a bakış açını böyle yap. Peki o zaman, çok güzel bir sohbet oldu. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.
Aynen öyle. Evet. Hı hı. Benim için de öyleydi. Ne demek. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz, hoşça kal.